بالضبط. قُلت له أنا مقيِّم نفْسي على كده. المهم هو طل طِلع، كلَّم ال كلَّم الشيف هناك، كلَّم الشيف اللي هو ال يعني كلَّم قصدي اللي هو مدير الحسابات زي ما بيقولوا كده، كلَّمه وقال له في 1، 2، 3. آه، ما هو لازم يمضِي على ال لازم يم يمضِي على ال الورقة بتاعة التوظيف بتاعتي، عمومًا هو كلَّمه وكده. آه آه، فطِلعت وإيه قعدت معاه، طبعًا أنا كان لازم أطلَع أقعُد معاه، فطِلعت قعدت معاه بقى، وكان المفروض إن هو يمضِي عليها، فقال لي: "طَب إيه يعني إيه اللي يخلِّيني إن أنا مثلًا إن أنا أشغَّلك وأنا يعني أنتَ جديد، وأنتَ لسه ما عندك ما عندكش خبرة في المجال، إيه اللي يخلِّيني أشغَّلك"
آه. بتوع المالية؟ يعني القرار مش قراره لوحده يعني. آه. اهم. رديت عليه إزاي ساعتها، أو حسِّيت بإيه لمّا سألَك السؤال ده؟
قلت له قُلت له: "والله بُص أولًا أنا عندي شغَف ف بالمهنة نفْسها." قُلت له كده، قُلت له: "أنا عندي شغَف بالمهنة نفْسها"، فأنتَ هتقدَر تفرِّق، أو لازم طب طبيعي أنتَ هتفرِّق بين واحد عنده شغَف وواحد يعني شغَّال وخلاص. فأنا هاقدَر أبيع لك حاجات، هاقدَر أبيع لك حاجات، يعني أنا مثلًا هاقول لك، قُلت له كده، قُلت له يعني مثلًا: "انزِل تعالَ معايا دلوقتي نقِف تحت في المطبخ."
اهم. أكيد، طبعًا.
وخلِّ الشيف مثلًا يوريني حاجة وأنا هاعملها له في نفس اللحظة.
طيب معلش، أنا أنا أنا في سؤال جِه في بالي دلوقتي، آمم، جايِز يمكن برا الموقِف ده شوية؛ يعني أنتَ دلوقتي كنت وأنتَ بتتكلَّم معاه، كنت قُلت إن أنتَ عندك شغَف في الموضوع وبالتالي أنتَ يعني هتُبدِع على عكس حد بيعمَل الشغلانة وخلاص. هل أنا ممكن أسأل، الشغَف ده أصلًا جِه منين، أو إيه اللي خلَّاك يعني كنت عايِز تتعلَّم الشغلانة دي تحديدًا، رغم إن أنتَ يعني أصلًا آآ، الخبرة بتاعتك وكده في القانون؟
والله هي حاجة حاجة شخصية، يعني أنا شخصيًا إن أنا كنت باحِب الحتّة دي، أنا باحِب الطبخ من زمان وباحِبه من صغري، فأنا يعني بامِيل للحتّة دي. آه، بامِيل للحتّة دي أوي يعني، بامِيل للطبخ عشان كده
آه. فده فد فده هدَف شخصي يعني، أكتَر ما هو أنتَ بتفكِّر في شغل وخلاص؟
آه آه، فده سبب آه، فده سبب خلَّاني إن أنا أقدَر إن أنا أقدَر أتعامَل كده، واتفاوَضت إن أنا آخُد مرتَّب أعلى، لأن أنا قيمتي أعلى من كده، فشُفت نفْسي كده. فالمهم اتكلَّمت معاه، قُلت له: "والله 1، 2، 3. وأنا لو أنتَ مثلًا عايِز ننزِل دلوقتي في المطبخ، وأخلِّي الشيف يعمَل حاجة قُدَّامي، وأنا هاعمِلها زي ما هي، عشان تعرَف إن أنا أقدَر إن أنا أتعلَّم بسرعة." قُلت له: "أنا يعني أنا بالنسبة لك أنا هاقعُد فترة غير إن أنتَ مثلًا ده غير إن أنا أصلًا
اهم. أنتَ جريء أنتَ جريء أوي بصراحة يعني، أنتَ عمَّال تقول له حاجات كتير في نفس الوقت، و وبتخ وأنتَ بتقول له يتحدَّاك، أنتَ دي جرأة كبيرة جدًا بصراحة.
أيوه أيوه، هو كان رافِض، ما أكدِبش عليك برضو هو بالضبط، بالضبط، هو وقتها كان رافِض، يعني قال لي قال لي: "والله بُص هو أنا عندي ناس تحت شغَّالة، فأنا ممكن ما أحتاجش أصلًا." يعني أنا أصلًا كانت ال الوظيفة نفْسها كانت مؤقَّتة، وإن أنتَ كنت هتشتغَل على شيف مش عارف فوق في المطبخ، شيف شيف شُرَب زي ما بيقولوا كده. فقال لي: "أنتَ كنت كنت هتقِف على الشُرَب أصلًا." قُلت له: "لأ أنا نازِل على إن أنا أشتغَل في أقسام تانية."
آه. يعني كان هيبقى عقْد مؤقت أصلًا حتى.

حلو أوي، أكيد طبعًا هاقول لك. بُص، هو الموضوع حرفيًا إن أنا كنت نزلت كده في شغل معيّن ماشي، قعدت فيه فترة يعني أنا قعدت كده كده في الشغل برضه فترة. بس الفكرة إن أنا
نفس الشغل اللي أنت كنت المرتّب أقل فيه؟
آه، آه، آه، آه، يعني قعدت فيه فترة هو ما مش فترة كبيرة. هي بالنسبة لي فترة دي حرفيًا يعني عارف أنت اللي هو شهرين، دي كده بالنسبة لي فترة. لإن أنا في الطبيعي ما باقعدش في شغل كتير أصلًا، إلّا لو أنا حبيت الشغل نفسه. فالمهم أنا كنت نازل مثلًا ولنفرض أنا كنت نازل على 6000 جنيه تمام؟ لمّا رُحت هناك، يعني أنا كنت رُحت هناك وكانوا منزلين إعلان الوظيفة إن هو 6000 جنيه، مثلًا يعني أنا باقول لك كمثال كده على المبلغ. آه، آه كنت بادّيك مثال على المث المبلغ. فلمّا رُحت، فقاعدين وبنتكلم وكل حاجة والHR قال لي: "ماشي، ما فيش مشكلة وكده." فباسأله بقى على المرتّب وكده والمتوقع ولو إن أنا كاتب المتوقع لمّا هو جيت باملا الapplication لمّا رُحت هناك. طبعًا هُم كاتبين المرتّب، فأنا قُلت المتوقع أعلى من المرتب مثلًا ب1000 والّا حاجة يعني قُلت 7. فالمهم لمّا رُحت هناك
آه، تمام. فاهمك آه. اهم. 6000 جنيه شهريًا؟ طب، معلش أنا أنا، أنا أنا مش فاهم مثلًا يعني أنت أنت بتتكلم في حتة إن هُم كاتبين المرتّب، فأنت توقعت حاجة أعلى؟ أنا مش فاهم الحتة دي بصراحة ممكن توضحها لي؟
لأ، لأ أنا أنا لمّا هُم لمّا كانوا كاتبين إن المرتّب هُم كاتبين إن المرتب 6000. فأنا قُلت له فأنا لمّا كتبت ال لمّا كنت باملا الapplication كان مكتوب في الخانة بتاعة الapplication كده، المرتب المتوقع، فأنا كتبت فيه 7 يعني أنا زوّدت فلوس كمان.
آه. آه، فأنت فأنت يعني كتبت المرتّب اللي أنت عاوزه، اللي أنت تتوقعه يعني.
بالضبط كده. بالضبط، فبعد ما قعدت مع الHR وخلّصت ال الدنيا وكده، فالمهم سألته، قُلت له: "طب، المرتّب كام؟" فقال لي: "والله أنت كاتب المرتّب كذا، وإحنا المرتّب بتاعنا 4" قُلت له: "إزاي؟ إذا كان أصلًا المرتّب أو اللي كان مكتوب أصلًا آه، أيوه أصلًا، يعني كان أقل منّه بكتير." فقُلت له: "طب، إزاي؟ أنا يعني اقنعني. أنت كاتب كذا وأنا أصلًا" أ بالضبط، أو أو قايل له أنا أصلًا يعني كاتب لك 7000 يعني المفروض الموضوع منطقي شوية. فقال لي: "لأ، أنا ده المرتّب اللي مكتوب." قُلت له: "خلاص، أنا ما فيش مشكلة وبتاع و وهامشي يعني." فالمهم فبقى مشيت آه.
فهمتك آه. أقل أصلًا من اللي هُم قايلين عليه حتى. آه، آه. أيوه. بس هُم كانوا قايلين 6000 في الأول صح؟ وقبلت بال4000 دول؟
آه، آه مشيت. فبعدها لقيته هو باعت لي على الواتساب، بعدها بفترة. قال لي: "إحنا موافقين على المرتّب ومش عارف إيه وتعالَ واستلم شغلك في كذا كذا وبتاع." <tsk> فقُلت خلاص قُلت إيه أنا استغربت أصلًا إن شركة بعد أمّا ترفض أو بعد أمّا أنا ارفض العرض، يقبلوني تاني أو يقول لي عرض مش فاهم هو ما كنتش وقتها فاهم
اهم. اهم. هو ال هو الموضوع مش طبيعي بصراحة عشان اكون صريح معاك.
بالضبط. بالضبط، فالموضوع ما كانش طبيعي بالنسبة لي. فالمهم بعد أمّا خلّصت ال يعني خلّصت الapplication ورُحت بقى بعد كده، قعدت فعلًا شهر معاهم. قعدت شهر كنت خدت المرتّب بتاعي كامل زي ما هُم كانوا متفقين عليّا، بعد كده لقيته بيقول لي خصومات وبتاع، وفي خصومات عليك. فالمهم <tsk> أنا إيه، وقتها يعني أنا هو فعلًا كنت عملت كام حاجة
اهم. آه. إمم، تمام. ي ي ي يعني إيه خصومات عليك؟